जी, मैं समझ गई हूँ आपकी बात को। अ आप मुझे ये भी बताइए कि मतलब आप जो कार्य कर रही हैं, इसमें आप किस प्रकार से लोगों की मदद और या फिर किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करती हैं? और आपका अपनी तरफ़ से यहाँ पे मतलब कितने पैसे आपके जो हैं मतलब आपकी तरफ़ से भी पैसे ख़र्च होते हैं? या किस प्रकार आप संसाधनों का उपयोग करती हैं, कुछ ख़रीदना या लोगों की मदद लेना?
जी। जी बिल्कुल, हम लोग लोगों से भी मदद लेते हैं और हाँ जैसे कि आपने कहा कि हमारे खुद के पैसे भी ख़र्च होते हैं तो हाँ बेशक़ वो भी ख़र्च होते हैं। और हम दूसरों से भी मदद लेते हैं हम फंडिंग के लिए दूसरों के पास जाते हैं, दूसरों से मदद लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इस ह हर कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं करना चाहता। तो हम खुद से भी कितनी ही मदद कर पाएँगे? अपने पास कोई रोज़गार नहीं होगा तो आगे भी अपना रोज़गार कैसे चलाएँगे? तो तो हम चाहते ही तो इसके साथ ही साथ में किसी दूसरे काम के लिए भी हमेशा से जुड़ी रहती हूँ कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़े ताकि मैं ये वाला काम भी कर पाऊँ और अपना काम भी कर पाऊँ। लेकिन फिर भी एक ज़गह पे आकर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं कई बार, अपने सपनों को साकार करते-करते।
जी। सही बात है। हुँ, हुँ।

जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा कैसे किया जा सके?
जी। देखिए जो ये आपकी समस्या है न अ अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमें मतलब जो है उसका उम, मतलब निर्भर रहना पड़ता है अपने सपनों के लिए। और कहीं न कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं छोड़नी पड़ती है। है न? तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप मुझे अगर उ, अच्छे तरीके से अगर जवाब दे पाएंँ तो मुझे बहुत आसानी होगी आपके सपनों को लेकर के एक अच्छा सुझाव देने में, है न? तो आप मुझे ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना है क्या? आप किस सपने को पूरा करना चाहती हैं?
जी। हुँ। जी। उ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल। जी। अ, मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़-लिखकर कुछ कर पाऊँ। अ, कुछ अपने लिए, कुछ अपने माँ-बाप के लिए और कुछ अ, समाज के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ।
जी। जी, मतलब कि आप कहीं न कहीं एक आत्मनिर्भर ब इन इंसान बनना चाहती हैं, एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना चाहती हैं। और कहीं न कहीं अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं। है न? तो आपने सपनों को जिस तरह आप इस प्रकार का एक व्यक्ति बनना चाहती हैं तो आप किस प्रकार के कार्यों को करने में सबसे ज़्यादा एक सहजता और एक सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस करती हैं कि अगर मैं एक ऐसा कार्य करूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो कार्यों को लेकर के आपके सपने क्या हैं?
जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। मैं चाहती हूँ कि अ, जैसे मैं काम करना चाहती हूँ। तो मेरा योगदान सिर्फ़ मुझ तक ना रहे। मैं समाज की भी सेवा कर पाऊँ। मैं दूसरों के लिए भी सोचूँ जिनसे दूसरों को भी फ़ायदा मिले, मेरा भी फ़ायदा हो तो मैं ऐसा कुछ काम करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में।

जी, देखिए जैसे आपने बताया कि आप कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जिसमें आप दूसरों के लिए भी कार्य करें, दूसरों को भी फायदा हो और थोड़ा बहुत फायदा आपको भी हो। है ना? तो क्या आपने कभी कोई ऐसा एनजीओ या कोई सेवा ज सेवा प्रदान करने वाली अ, स सभाओं को मतलब जुड़ने का प्रयास किया है कभी जगहों पे जहाँ पर मतलब जहाँ पे कहते हैं ना कि अ, लाभ को ले ही किया जाता वहाँ पे सिर्फ लोगों की सहायता की जाती है लोगों का काम आसान बनाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए जहाँ पे कहीं न कहीं अ, लोगों से एनजीओ वगैरह से आप जुड़ी हैं कहीं?
हुँ। जी। जी। जी, जी। हाँ जी। जी। जी हाँ, मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ जिसमें कि हमारा ये काम होता है कि हम बेसिकली जिसमें लोगों की मदद कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो पूरी तरह से हम हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता। क्योंकि उसमें इतनी फंडिंग नहीं मिल पाती या तो हम किसी न किसी तरीके से उसमें काम तो करते रहते हैं लेकिन कोई भी कभी-कभी हमें कोई भी बाहर से सहारा नहीं मिल पाता या फिर हम समझ नहीं पाते कि इसी काम को करें या फिर ना करें? इसी में जाएँ या फिर ना जाएँ?
जी। जी, समझ गई।
तो
जी, तो अभी मतलब आप इसी कार्य में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हैं या फिर आप इस कार्य को बदलना चाहती हैं? मतलब आपको कहीं न कहीं जो है एक संतोष मिलता है इस कार्य को करने से और मतलब मुझे ये भी बताइए कि लोगों से यहाँ पे आप किस प्रकार सहाय लोगों की सहायता आप यहाँ इस कार्य में किस प्रकार से करती हैं?
हुँ।